Ciao ascolta, ehm, io, mhmm, vorrei un attimo sfogarmi oggi, mhmm, perché mi trovo praticamente molto spesso, uhm, nella situazione che adesso ti andrò ad illustrare. Ehm, ogni volta che c'è un mhmm, insomma una discussione in famiglia, discussione, dialogo, insomma qualsiasi tipo di di confronto, no, ehm, in famiglia io ho una famiglia molto grande, quindi ogni volta che ci, uhm, che ci riuniamo insomma siamo veramente tantissime persone. Ehm, devo fare una premessa, io sono la più piccola, uhm, di di 4 sorelle quindi, uhm, diciamo che abbiamo tantissimi anni di differenza l'una dall'altra, ehm, e io sono la più piccola come ti dicevo. Uhm, la situazione che si viene a creare è che, uhm, ogni volta che c'è un dialogo, un confronto, uhm, mhmm, io diciamo cerco sempre di di dire la m la mia, insomma, do la mia opinione, cerco di far valere anche le mie idee, ma puntualmente, uhm, quello che succede è che io vengo quasi, uhm, ignorata cioè, vengo praticamente la mia idea è quasi come se non venisse considerata. Questa cosa, diciamo, che inizialmente, sai, quando ero un pochino più piccola, ehm, non ci facevo neanche caso perché, mhmm, okay, ero piccola avevo un'età magari, uhm, in cui non si dà troppo peso alle cose che può dire una ragazzina; adesso, però che comunque gli anni sono passati e io, ovviamente, sono diventata più consapevole, uhm, questa cosa comincia un attimo a a pesarmi, no, perché, eh, io sono diventata più grande, ho le mie idee, uhm, idee chiare e quindi, uhm, diciamo il fatto di essere, uhm, quasi ignorata mi dà veramente fastidio. Ecco, vorrei sapere un po' la tua.
Allora, innanzitutto ti ringrazio t tanto per esserti comunque per avermi parlato di questa cosa che dev'essere comunque difficile e molto f faticoso per te, comunque, sopportare questa cosa è anche una un una situazione molto personale. Quindi, comunque, ti ringrazio per avermi parlato di questa cosa qua. E diciamo che vorrei capire un po' meglio la la situazione; quindi se ti va va ti faccio qualche domanda un po' per capire, ehm, un po' meglio tutto l'insieme.
Certo, assolutamente.
E innanzitutto, vorrei chiederti se, mhmm, in queste, diciamo, discussioni che fai in famiglia, comunque quando chiedi aiuto e si formano queste conversazioni, di solito, ehm, partecipano proprio tutti, diciamo, fa tutta la tua famiglia riunita partecipa a queste conversazioni? O magari noti che ci sono cioè, c'è meno interesse, magari da da parte di qualche membro della tua famiglia di più, e qualche membro magari un po' di meno?
Mh, allora, uhm, io direi che è un po' da parte di tutti no, forse, uhm, magari i miei genitori perché appunto io sono la più piccola, come ti dicevo, uhm, i miei genitori nei miei confronti hanno un un atteggiamento un pochino diverso. Ehm, diciamo che vengo tra virgolette "ignorata" anche se, comunque è un termine probabilmente troppo troppo forte, però, capito, non vengo presa magari sul serio, uhm, principalmente dalle mie sorelle che, uhm, rispetto a me hanno hanno già una famiglia, hanno dei figli, quindi fanno un po' le donne vissute no, sai come si suol dire. Quindi, uhm, principalmente questo questo atteggiamento lo vedo da loro, e, però, voglio un attimo specificare che sicuramente non lo fanno con con cattiveria o con cioè capito, n è un atteggiamento cattivo, uhm, è più un un atteggiamento di <tsk> di sufficienza, no, come se loro avessero già vissuto, tanti anni della loro vita, io invece, magari, essendo più giovane rispetto a loro, ne sappia meno e secondo me, invece non è così.
Mh. Mh. Erto. Mh-mh. Certo. Mh-mh, sì, sì, certo, assolutamente, capisco il problema, e sicuramente posso dirti, essendo che comunque c'è tanta, mhmm, distanza di età tra tra voi, probabilmente semplicemente e tu comunque dai molta importanza a quello che ti succede, per quanto possano essere problemi importanti, ma magari u qualcuno che la vede da mhmm, da molti diciamo qualcuno di di di più grande età, magari la vede come possono essere delle delle banalità no, ma comu non so so mi sono spiegato, magari, ehm, diciamo che ci sono comunque problemi più grandi, quanto con l'aumentare dell'età, quindi vedono magari le tue, mhmm, le tue, diciamo, magari, insicurezze, i tuoi problemi molto più in maniera ehm, come si può dire? Molto minore. Sì, superficiale, esatto e quindi, ehm, magari tu vorresti, diciamo, avere un pochino più di serietà da parte loro? Cioè vorre vorresti essere, magari, un pochino più ascoltata? Magari un pochino più, ehm, presa sul serio? Ecco.
Mh. Certo. Sì. Superficiale, esatto. Giusto. Sì, è praticamente questo il punto. Io vorrei cioè vorrei che insomma le mie le mie idee, uhm, valessero esattamente come come le loro. Uhm, principalmente questo accade quando si tratta di ehm, di famiglia, no, io ti spiego ti ho detto loro hanno hanno già una famiglia, dei figli e e quant'altro. Uhm, io invece sono, uhm, in quell'età in cui ehm, loro, alla mia età avevano già iniziato con i primi figli, no, tutte queste cose qui, io invece attualmente sono ancora molto, uhm, diciamo focalizzata su uhm, sulla carriera, su magari sul viaggiare, sul fare nuove esperienze, ehm, questo però, ovviamente, deriva dal fatto che i tempi sono cambiati no, quindi quando mia sorella aveva la mia età, uhm, quindi era p praticamente sulla trentina, no, circa, ehm, e i tempi erano completamente diversi, cioè anche a livello finanziario no, prima non non si faceva così tanta difficoltà. Quindi ogni volta che si parla di: ehm, mettere su famiglia, uhm, magari, uhm, aprire un mutuo, uhm, sposarsi, io sono sempre la pecora nera della famiglia, no. Sono quella che, uhm, si oppone e io ovviamente le mie idee le chiarisco, uhm, dico che secondo me, uhm, appunto, come sto dicendo in questo momento a te, i tempi sono cambiati, ci sono delle priorità diverse, uhm, e quindi loro tendono sempre a minimizzare quello che dico io, uhm, con la solita frase: "Eh io alla tua età... io, uhm, avevo già questo, io avevo già quello." Per fortuna, come ti dicevo prima, i miei genitori, uhm, sono dalla mia parte. Quando però, uhm, espongo le mie idee, uhm, dopo che loro hanno detto le loro di idee invece, è come se venisse ignorata no, cioè ad un certo punto il dialogo si interrompe, perché loro non ascoltano più quello che dico, come se, ehm, ciò che io stessi dicendo in quel momento, in realtà, siano semplicemente delle delle baggianate no, quindi è proprio questa la cosa che mi dà molto fastidio.
Mh-mh. Cer Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Sì, sì, capisco che comunque da quan da quello che sto cercando di capire, per te è molto importante il parere delle tue sorelle, vorresti quasi più un parere da loro che, comunque, dai tuoi genitori, cioè ti piace ti piacerebbe essere più es sentirti più ascoltata da loro, soprattutto.
Vero. Esatto, sì, è praticamente questo, sì.
Ehm Beh, ehm, sì, sicuramente è una cosa che posso, mhmm, cioè sicuramente è una cosa che da mhmm, fa molto male, e, mhmm, <tsk> forse, n non so, il potrei consigliarti di potresti provare magari a parlare singolarmente con 1 di l con ognuna di loro, magari quando hai un problema, cercare di, non so, prenderti più un momento magari di mhmm, in cui prendi solo una una delle sorelle, e ci parli proprio con magari, con serie con serietà, col cuore in mano, proprio q quasi come a chiedere dei consigli, che sicuramente lo apprezzano, essendo che sono più grandi, e quindi magari ti as ti senti più ascoltata, e magari non si mischiano troppe opinioni. Comunque tu, magari, senti prima un'opinione di una sorella, poi magari senti l'opinione dell'altra e sicuramente se siete solo voi 2, ti sentiresti più ascoltata, penso.
Mh. Giusto. Sì, in realtà non non c'ho mai pensato, a prenderle singolarmente. Uhm, c'è da dire che ovviamente ognuna di noi ha, uhm, un carattere molto particolare, molto forte quindi, ehm, come dicevi tu probabilmente quando si creano queste situazioni, uhm, ehm, familiari, in cui si è tutti insieme, il fatto di ascoltare tante opinioni probabilmente mi butta mi butta molto giù. Probabilmente parlandone con, uhm, con la più grande, uhm, che ha tanti anni di differenza, uhm, da me insomma, probabilmente riuscirei ad esporre i miei problemi e a far capire loro che mi dà veramente fastidio, quando le mie argomentazioni e uhm, e le mie opinioni vengono minimizzate, e sono consapevole e convinta del fatto che lei andrà poi, ovviamente, a riferire tutto alle altre 2. Quindi, questo consiglio sicuramente lo metterò in pratica, perché ovviamente poi tra di noi ci parliamo, quindi se io dovessi esporre un problema, uhm, così, che comunque mi fa stare male, perché c cioè, il fatto di non essere comunque ascoltata o minimizzata ogni volta, a me, un po', mi fa stare male. Quindi, mhmm, il fatto che appunto possa parlare con 1 di loro, in maniera un pochino più tranquilla, rispetto alle riunioni di famiglia, che guarda, credimi, c'è veramente, ehm, tanto caos ogni volta, sicuramente mi mi aiuterà. Quindi sì, questo consiglio lo metterò in pratica.
Mh-mh. Mh-mh. Mh, mh. Erto. Immagino. Mh. Ma guarda, sì, penso che secondo me potrebbe essere una buona cioè io ascoltando un po' quello che mi hai detto, secondo me potrebbe essere una buona possibilità. Poi comunque, di solito, ehm, quando ci sono tante teste messe insieme, è difficile comunque dire la propria e riuscire a sentirsi tutti. Quindi l la maggior parte delle volte, almeno che comunque una una famiglia non sia composta da giusto 2 o 3 elementi, comunque, anche per prendersi un momento magari solo per confidarsi con un'altra un'altra membro della famiglia, sicuramente è una cosa che ti potrebbe aiutare. Prendere singolarmente ognuno e, magari, far cioè cercare di sentirti un pochino più ascoltata e comunque, magari, ehm, di non sentirti troppo mhmm, ehm, cioè di non di non patire, magari troppo, questa cosa qua della della famiglia, che magari tu stai facendo un percorso diverso, da da dal dagli altri dal dal dalle tue altre sorelle, e magari anche dire questa cosa qua alle tue sorelle, che probabilmente non lo capiscono, che magari ti fa star male, sentirti un po' sminuita, perché non hai fatto le s le loro stesse cose, e fargli notare che comunque tu stai facendo un altro percorso, di cui sei fiera, e che ognuno comunque deve viversi un po' la sua vita, diciamo.
Vero. Esat Giusto. Hai assolutamente ragione, perché comunque forse la colpa è stata mia, uhm, cioè n n <tsk> non voglio proprio addossarmi tutta la colpa, ma comunque, ehm, ho una minima responsabilità del fatto che, probabilmente, non sono stata chiara con loro, e ogni volta che si accende la discussione magari io tendo, o a scappare, o addirittura ad aggredire, quando mi sento un attimo, ehm, minata, insomma nelle mie scelte. Niente, io, uhm, sono un attimo, un pochino più più tranquilla, e ho le idee sicuramente più chiare rispetto a prima, metterò in pratica i consigli che mi hai dato, e non mi resta altro che ringraziarti, insomma, per aver ascoltato questo questo sfogo. Grazie mille.
No guarda, sono io che ringrazio te, perché son veramente contento, che ti sei aperta su un argomento comunque così personale, spero, nel mio piccolo, di averti aiutato e se ci saranno altri problemi del del genere, spero che mi ricontatterai. Grazie a te.
Assolutamente sì. Grazie.